Ja hi, ähm, ich muss da mal was loswerden. Und, äh, zwar habe ich immer leidenschaftlich gerne Gitarre gespielt. Ähm, also, ich ich konnte mich, äh, so sehr dafür begeistern, nichts, äh, konnte mich stoppen, teilweise saß ich stundenlang da auf meiner Couch mit meiner Gitarre und habe, äh, ja, entweder einfach so vor mich hin gespielt oder habe, äh, irgendetwas Neues gelernt, ähm, konnte mich auch immer für sowas schnell begeistern. Mittlerweile, wenn ich die überhaupt mal in die Hand nehme, die Gitarre, das kommt nur recht selten vor, ähm, mache ich's <snorts> mehr oder weniger aus Pflichtgefühl beziehungsweise auch aus Schuldgefühlen, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe. Und manchmal habe ich das Gefühl: „Ja, ich ich muss jetzt wieder das machen,“ und nicht so richtig, weil ich's will, weil ich immer noch dafür brenne und das tut mir total leid, denn, ähm, ich war echt gut damals, ähm, habe mittlerweile echt, äh, vieles verlernt. Viele meiner Skills sind leider nicht mehr vorhanden. Und auch diese Begeisterung ist weg für ein Instrument spielen, was sowas Besonderes ist. Und das macht mich tatsächlich total traurig. Was was ist damit passiert mit dieser Begeisterung? Wo ist die? Und ich, ja, würde es gern, ja, wieder aufleben lassen. Ich würde es gerne wieder ich würde gerne diese Motivation wieder spüren, diese ehrliche Motivation, ja.
Ja, also, erstmal vielen lieben Dank, dass du das so mit mir teilst. Das ist natürlich auch was Superpersönliches und, äh, dass du auch sagst, dass es dich traurig macht, ähm, tut mir auf jeden Fall super leid. Und ich bin mir 100 % sicher, dass du damit sicherlich nicht allein bist, grade wenn du jetzt das Hobby doch jahrelang, ähm ja, also, dem nachgegangen bist, ganz viel Spaß hattest und jetzt halt eben nicht mehr. Ähm, da hätte ich einfach mal 'ne Frage, und zwar zuerst mal: Ist denn etwas passiert, das dir so 'n bisschen die Freude weggenommen hat? Also, hast ist es einfach etwas gewesen, was sich ausgeschlichen hat in deinem Leben? Oder ist tatsächlich vielleicht mal was vorgekommen, wo du einfach gemerkt hast: „Boah, ne, da m das möchte ich grad nicht“, oder „Ich brauche eine Pause davon.“?
Mhm. Hm. Mhm. Ne, also, <sighs> natürlich, immer wenn ich mal versucht habe, was Neues zu sp spielen, oder wenn ich mir vielleicht auch 'n bisschen zu, ja, große Ziele gesetzt habe und das dann nicht geklappt hat, war ich oft frustriert. Ähm, aber das ist 'n ganz normaler Prozess, wenn man Instrumente spielt und sich weiterentwickeln möchte, ich ich glaube nicht, dass das un unbedingt dazu geführt hat. Ähm, ansonsten war das so 'n schleichendes Ding, glaube ich. Es sei denn, das war damals vielleicht zu viel Frustration auf einmal, äh, weiß ich gar nicht mehr so genau, ist schon echt lange her. Ähm, das sit also, ja, dass ich, ähm, das a angefangen habe, das weniger zu machen, sozusagen. Äh, es ist schon echt 'ne Weile her, aber ich ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgend 'n einstellendes Erlebnis war, dass ich gesagt habe: „Boah“ „jetzt habe ich erstmal keine Lust mehr.” Also, so war's so war's eigentlich nicht, ne.
Okay. Also, es war nicht so, dass du jetzt praktisch 'n n' bestimmtes Ziel hattest, was du jetzt beim Gitarre spielen erreichen wolltest und dass du dann, äh, nicht erreicht hast, dass dich dann irgendwie aus der Bahn geworfen hat? Also, so war's jetzt nicht?
Mhm. Ne, sowas eigentlich nicht. Also, klar, es sind öfter mal, wenn ich mir halt w was wie gesagt, was vorgenommen habe und das hat dann aber nicht direkt funktioniert, irgend 'n, äh, Musikstück, irgendwas, was ich von Ed Sheeran nachspielen wollte oder so, was natürlich, äh, 'n großes Ziel ist 'n großes Vorbild, äh. Wenn das dann mal nicht direkt funktioniert hat, da war ich schon echt frustriert, aber nie so an dem Punkt, dass ich sage, dass ich gesagt habe: „Boah“
Mhm.
„ne, jetzt will ich's gar nicht mehr.“ Ich habe dann höchstens so gesagt: „Oh, ich lege das jetzt kurz weg, ich mache morgen weiter.“ Ähm, so war es dann. Aber nicht so, dass ich gesagt habe: „Ich will das jetzt erstmal gar nicht mehr.“ Mittlerweile ich weiß gar nicht genau, wie lange, es sind bestimmt schon 4, 5 Jahre, dass ich halt nicht mehr aktiv übe, nicht mehr aktiv am Ball bin, ab und zu, wenn ich dann ja mal in die Hand nehme, dann begleite ich mich einfach so ganz simpel, sage ich jetzt mal. Aber auch nur, wie gesagt, weil ich weil es weil ich mich verpflichtet fühle, die auch mal wieder anzufassen, gerade auch, weil die super teuer war. Ähm, aber es kommt nie es kommt nie aus, äh, dieser inneren Begeisterung, so wie das halt ganz, ganz, ganz zu Anfang Mal war.
Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Also, es entsteht einfach nicht mehr so der Funken für dich, dass du dich da nochmal so verliebst, sage ich mal, in deine Gitarre. Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich glaube, das ist was wirklich ganz Normales. Und, ähm, ich denke, in der Hinsicht ist es schon mal ganz wichtig anzuerkennen, dass du dir keinen Druck machen solltest. Also, dass du jetzt nicht das Gefühl haben musst: „Boah, ich muss jetzt die größte Begeisterung dafür entwickeln,“ sondern das ist wirklich etwas ich glaube, Begeisterung kommt nie unter Druck zustande, sondern, ähm, entsteht fast, ja, also, spontan und natürlich und, ähm, vielleicht also, der 1. Impuls wäre vielleicht von meiner Seite, hast du mal darüber nachgedacht, ähm, mit anderen zusammen zu musizieren oder, ähm, vielleicht eben auch mal die Musikrichtung zu ändern oder mal also, ganz bestimmte Lieder zu spielen, worauf du richtig Lust hast? Wie sieht's da aus vielleicht?
Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Äh, ähm, also, ähm, <sighs> was Neues ausprobieren, das habe ich schon mal versucht tatsächlich, dass ich das mal so 'n bisschen mich verändert habe oder vielleicht auch mal ähm, ich spiele sonst immer oder ich habe sonst immer Stücke gespielt, da da sitze ich da saß ich teilweise ein Jahr dran oder 'n paar Monate oder so. Dann habe ich gesagt: „Oh, jetzt mache ich da mal kurz Stopp und dann suche ich mir halt 'n anderes oder so“, das habe ich schon gemacht, aber so ganz verändert, so die Musikrichtung verändert oder mit anderen zusammen gespielt? Ne, habe ich tatsächlich, äh da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe auch in meinem Freundeskreis keine, äh, Instrumentalisten, von daher, äh, ist es da auch schon mal schwierig, was Freundeskreis angeht, aber ich bin super sozialer Mensch. Es fällt mir auch nicht schwer, einfach Leute anzusprechen. Von daher, äh, könnte ich da vielleicht mal irgendwie schauen, ob es da in meiner <snorts> Nähe Musikbegeisterte gibt oder grade was Gitarre angeht, vielleicht sogar, dass man sich so 'n bisschen zusammen tut und vielleicht an der Motivation zusammenarbeitet. Ich schätze mal dann kommt die schon eher auf, wenn man wenn vielleicht jemand anderes auch wartet auf einen, wenn man sich vielleicht verabredet oder so, das ist ja auch nochmal was anderes. Ähm, dann könnte die schon wachsen, die Motivation, die Begeisterung, das ist richtig, ja. Das könnte ich ausprobieren, mhm.
Ja. Ja, super gern. Also, ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass es dir helfen könnte, damit du einfach mal wieder 'n bisschen mehr Spaß hast, weil man hat ja einerseits dann in Anführungsstrichen diese Motivation vom Pflichtgefühl, dass man dann da hingeht, dass man sich die Mühe gibt, äh, mal zusammenzukommen und dann eben zu spielen. Aber gleichzeitig ist man eben auch nicht allein und ich kann mir vorstellen, dass das einfach nochmal dass man da so 'n bisschen angesteckt wird von der Freude des anderen. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall etwas auslösen. Und auf der anderen Seite würde ich gerne anmerken, dass ich glaube, dass es vollkommen normal ist, wie gesagt, dass man mal die Lust an etwas verliert. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt die nächsten 30, 40 Jahre keine Lust haben wirst, deine Gitarre in die Hand zu nehmen. Aber ich glaube auch, in verschiedenen Lebensphasen hat man mal weniger Lust und mal mehr Lust. Und wenn du jetzt sagst: „Okay, es macht dich wirklich traurig“, dann ist die Frage: „Macht dich das wirklich traurig, dass du jetzt Gitarre spielen ähm, also, dass du die Begeisterung nicht beim Gitarrenspielen per se hast oder fehlt dir vielleicht auch einfach nur das Hobby per se, das dich begeistert?“ Deswegen wäre vielleicht auch meine Frage: „Hast du auch bei anderen Hobbys oder hast du vielleicht noch andere Hobbys, wo du zwar auch dieses Gefühl hast: ‚Oh, ich würde das jetzt gerne mal mieder wieder machen? Aber wo du vielleicht etwas mehr Begeisterung spürst?‘“ Hast du mal das vielleicht miteinander verglichen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ja. Mhm. Also, ähm, ansonsten mache ich noch sehr, sehr, sehr gern Sport. Ähm, das ist, äh, auch manchmal so, dass, äh, ach, wenn ich's jetzt mal lange nicht gemacht habe, wenn ich so 'n bisschen faul war, dass ich dann auch sage: „Oh man, ich muss.“ <chuckles> Da fällt's mir aber leichter zu sagen: „Ich muss jetzt mal wieder,“ so da ist jetzt nicht unbedingt 'n paar Jahre zwischen in denen ich dann irgendwie nichts mache. Ähm, hat natürlich auch viel mit, äh, meinem Körperbild zu tun, wie sehe ich mich und wie sehen mich andere. Vor allem ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich da jetzt natürlich nicht jetzt jahrelang schleifen lassen, so wie bei der Gitarre, aber beim Sport ist auch, dass mir manchmal die Motivation fehlt, auch die Disziplin fehlt. Ähm, ich dann aber dann irgendwie sage: „Boah“
Oh ja, okay.
„morgen mache ich's mal wieder,“ und wenn ich's dann durchziehe, dann tut es mir halt auch wieder total gut, also, das erfüllt mich halt total. Und, ähm, ich ja, ich bin mir sicher, dass es bei der Gitarre auch so sein könnte, dass wenn ich es dann mal wieder mache, nach so langer Zeit, dass es mich dann auch erfüllt, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, dann ist ja, es ist es war ja mal 'ne sehr, sehr, sehr, sehr große innere Begeisterung, die kann ja nicht weg sein, so. <snorts>
Okay. Ja. Das glaube ich auch nicht. Also, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dafür mal, äh, sage ich mal, Feuer in dir hattest und das s super geliebt hast, dann ist die Liebe bestimmt auch noch da. Man muss vielleicht die einfach nur 'n bisschen in Anführungszeichen anheizen und, ähm, das kann man eben, indem man vielleicht versucht, einfach mal 'n paar neue Ansätze auszuprobieren. Also, wie gesagt, mit denen, dass du da vielleicht dir andere Leute suchst, aber dass du vielleicht auch einfach vielleicht neue Songs ausprobierst. Einfach so 'n paar kleine Experimente machst, um einfach mal zu schauen: „Hm, okay, da das das hat jetzt mal Spaß gemacht.“ Aber ich würde auf jeden Fall sagen, setz dich nicht unter Druck. Ich glaube, das wäre eher kontraproduktiv und lass es einfach auf dich zukommen. Aber wenn du vielleicht das Gefühl hast: „Oh, jetzt hätte ich gerade schon Bock, da mal hinzugreifen,“ dann mach das einfach. Und auch wenn es auch wenn ein bisschen Pflichtgefühl in dir drin ist, kann es ja trotzdem in dem Moment spontan, äh, sich umwandeln in Freude und Begeisterung. Und, äh, du sagst ja auch beim Sport, ne, dass dir das eigentlich gerade super viel Spaß macht, du dich dann so richtig gut fühlst. Ich kann mir vorstellen, ähm, das ist das ist, was ich vorhin vielleicht erwähnt habe, dieses dieser Punkt von, du hast halt gerade, sage ich mal, Phasen. Und, ähm, okay, Sport ist wahrscheinlich jetzt 'ne stetige Phase in deinem Leben, aber gerade mit so, äh, äh, Gitarre spielen, was ja auch sehr zeitintensiv ist, da glaube ich, wägt man am Tag auch oft ab, so nach dem Motto: „Okay, was ist jetzt Priorität und was nicht.“ Und wenn du sagst: „Okay, ich sehe mich jeden Tag im Spiegel,“ dann ist natürlich so der Sport etwas, was man visuell sieht und was einen motiviert und halt auch begeistern lässt, wenn man direkt Erfolge hat.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Mhm. Klar. Ja, total und ich merke auch, ich sehe die Fortschritte beim Sport viel, viel schneller. Äh, von daher wächst dadurch natürlich die Motivation einfach, weil man da schneller Erfolge sieht und grad jetzt mit der Gitarre, grad wenn man es so lange nicht gemacht hat, dann kann man halt auch einfach nicht erwarten, dass wenn man 2 Tage mal wieder spielt oder so, dass man direkt wieder so entweder auf dem Level ist wie damals oder auf 'nem noch besseren Level, das geht halt auch einfach nicht. Und manchmal habe ich, glaube ich, auch zu hohe Erwartungen an mich selbst, dass ich, ähm, mich dann total ärgere, dass ich irgendwas nicht mehr kann, was ich damals gut konnte. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, d ich will die w Gitarre übern Balkon werfen irgendwie, weil ich bin dann so ich bin dann so f gef ich bin dann so frustriert, ähm, aber ich meine, besser wird's natürlich nicht. <chuckles> Äh, von daher, ähm, muss ich das vielleicht muss ich da vielleicht mal umdenken, so dass halt aus dieser Frustration, ja, Verbesserung wird irgendwann und, äh oder so 'n Mindset für Verbesserung vor allem. Ähm, ja. Mhm.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, es ist am Ende das selbe wie mit allem anderen auch. Also, der innere Schweinehund, sage ich mal, am Anfang etwas zu überwinden, auch mal Frustration zu überwinden oder Hürden zu überwinden, ist immer am Anfang supergroß, vor allem, wenn man auch längere Zeit etwas nicht gemacht hat. Aber ich glaube ziemlich, äh, fest, dass wenn du grade wenn du auch sagst: „Du vermisst es doch und du bist auch sehr traurig“, dass wenn du den einmal überwunden hast das ist dann, sage ich mal, eine eine kurze Zeitspanne, die du, äh, ja, also, praktisch überwinden musst, dann wird das auch wieder werden. Also, ich glaube da wirklich ganz fest an dich.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ähm. <chuckles> Perfekt, ja. Vielen, vielen Dank für die netten Wort, es ist schön, dass, äh dass, äh, wenigstens du an mich glaubst, ich habe da glaube ich eher weniger Selbstvertrauen. Aber das hat auf jeden Fall gut getan, das hat auf jeden Fall gepusht. Und, äh, ich ja, mal schauen, vielleicht nehme ich mir direkt heute Abend schon meine Gitarre und, äh, ja, versuche es einfach mal wieder ohne direkt, äh, wieder aufzugeben. <chuckles> Alles klar.
Das freut mich total. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke.